อา ผมเข้าใจคุณเลย อันนี้จริง ๆ เนี่ย ผมเป็นมาอยู่จุดนี้ เพราะว่างานอดิเรกนี่แหละครับ คอ เพราะ เรามีงานอดิเรกเนาะ แบบผมไปหาทำกับข้าวทำ คือแบบก่อน ก่อนจะซื้อของไปเรื่อยเนี่ย ผมก็แบบ อะ แบบเหมือนกับว่าเล่นมือถืออย่างเดียว เล่นมือถือแบบไถ feed ไปเรื่อย อย่างเงี้ยครับ เวลาเราเบื่อ ๆ เนาะ แล้วผมรู้สึกว่าเรา เราไม่ได้อะไรเลย ผมก็เลยแบบ อะ หา งานอดิเรกทำ แล้วกลายเป็นว่างานอดิเรกเนี่ย มันทำให้ผม <chuckles> ซื้อของพวกนี้ ในอันนี้เพิ่มเข้าไปอีก ก็กลายเป็นแบบ อ่า เราทำกับข้าวอย่างงี้เนาะ เราทำกับข้าว ใช่ไหม เราก็แบบเนี่ย เฮ้ย! สนุก มีความสุข อะ ซื้อของ ซื้อหม้อ ซื้อตะหลิว ซื้อ โอ้โฮ! ของ แล้ว แล้ว แล้ว แล้วยิ่งเราเหมือนกับ อ่า พอเรา กลายเป็นงานอดิเรก เรายิ่งแบบศึกษาข้อมูลเยอะ อย่างเงี้ยครับ แบบศึกษาเพื่อความสนุก กลายเป็นเราเห็นอันนี้ก็ โอ้โฮ! อันนี้คุ้มจังเลย โอ้โฮ! อันนี้คุ้มจังเลย ผมเลยแบบ อืม กลายเป็นว่าทำยังไงดีอะครับ กลายเป็นแบบ อือ ใช่ ก็เห็นแบบของดี ๆ เต็มไปหมดเลย แล้วก็แบบ อา อยากได้ ๆ เห็นคนในยูทูบ อย่างเงี้ย เราดูเขาทำกับข้าว แล้วก็ โอ้! เขาใช้แต่ของดี ๆ เขาใช้แต่อันนี้ ก็แบบไม่เห็นมีใครมาทำแบบอะ อ่า หม้อตราม้าลาย อะไรอย่างงี้ ก็ไม่ค่อยมีเนาะ ก็เลยแบบไปซื้อตามเขา แล้วก็แบบ เออ รู้สึกแย่ตรงนี้แหละครับ อืม
อืม ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อือ อือ ก็เลยเพลินเลย ใช่ไหมคะ? อืม อือฮึ ๆ อืม ๆ อือฮึ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะ ก็อาจจะป้องกันได้ด้วยการตั้งงบไว้ก่อนค่ะว่า เราอะอยากจะมีงบให้กับงานอดิเรกของเราอะเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะ เดี๋ยวเนี้ยพอคุณแบบว่า เฮ้ย! ซึ่ง ซึ่งเราแบบว่าเห็นด้วยกับคุณนะ กับการที่แบบมีงานอดิเรกที่ชอบ แล้วเรา เราเลือกที่จะแบบว่าค้นหาข้อมูลมันอย่างจริงจัง ศึกษาเพื่อที่จะได้แบบอยากจะทำให้มันออกมาดีอะ แต่ว่า เออ เอา เอา อาจจะมีการเตือนตัวเองก่อนโดยการตั้งงบ แล้วก็เวลาที่เราไปเห็นไปเจอ อะไรอย่างเงี้ยว่า เอ๊ะ! เขาใช้อันนี้ เขาใช้ยี่ห้อเนี้ย บางทีอาจจะแบบศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะว่า เอ๊ะ! เราเห็น influencer เขาใช้ยี่ห้อเนี้ย แต่มันมีแบบยี่ห้ออื่นที่มันแบบคุณภาพเดียวกัน แต่ว่าราคาอาจจะแบบต่างกันบ้างไหม? เพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มเนาะ เราอาจจะแบบว่า เฮ้ย ลองไปเล็ก ๆ ก่อน แล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่า ถ้ารู้สึกว่า เฮ้ย อันเนี้ย มันใช้แล้วมันคุ้มค่าจริง ๆ อะ ก็ลองให้มองเป็นเป้าหมายในระยะยาวไป คือให้มองโดยรวมดีกว่าว่า เฮ้ย บางทีอะ บางอย่างอะ ถ้าเราซื้อมาถูกก็จริง แต่ถ้ามันใช้แบบ 2-3 ครั้งแล้วพัง แล้วต้องซื้อใหม่ซ้ำเรื่อย ๆ การซื้อของที่มีคุณภาพแต่ราคาถูก แล้วสามารถใช้ได้นาน อันเนี้ยมันก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ย การซื้อของแต่ละอย่างอะ อะ 1 ก็คือเราต้องอาจจะต้องแบบดูเรื่องของบัดเจดในเรื่องของคุมของเรา แล้วก็ให้ดูในเรื่องของคุณภาพในระยะยาวด้วย อันเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบคุ้มค่า แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า เราอะใช้เงินจนเกินตัวอะค่ะ
อืม อา ครับ อ๋อ! ครับผม อืม อืม ครับ อา ครับ อืม อืม ครับ อา อืม อา ครับผม อืม ๆ อืม ครับ อืม อา ครับ อืม ครับผม